S e, tabii. Şimdi mutlu oldum.
Yani, eee, çok A, bayılırım Barış Onu da izliyoruz bu arada ama o Bak şikâyetlerim arasında Barış Özcan yoktu farkındaysan. Eee, çünkü onunla geçirdiğimiz zaman kaliteli zaman oluyor. Hani orada mutlaka bir şeyler öğreniyoruz. Eee Ay Hamza'nın da hakkını yemeyeyim adam ç ço çok yetenekli başarılı bir adam ama bize hayırlı bir şey vermediği için aslında ben şikâyetçiyim. Eee, ama adam da ne yapsın, eee, eldeki bu. Hani adam da ne yapsın bize onu a anlatıyor sürekli ama evet çok
<chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Evet, evet. Ben burada tam bölmek istiyorum. Sebebi de şu: Biraz da sanki sizin orada eş olarak ya da bireysel olarak, eee, zamanınızı harcayacağınız o ülkeyle hemhâl olacağınız uğraşlara ihtiyacınız var gibi. Uyduruyorum, kruvasan yapma kursu. Uyduruyorum, işte, oradaki insanlara, işte, eşin müzikle uğraşıyormuş, müzik öğretme ya da, uuu, sen kurabiye yapmakta çok iyisindir, kurabiye öğretme gibi. Hani, böyle sanki sizin oraya zorunlu olarak ekranın başından ayrılacağınız ve mecburen ellerinizin ve gözlerinizin dolu olacağı bir meşguliyet uydurmanız gerek gibi.
Tabii. Tabii. Heh, gibi. T Tabii. Evet. Paylaşım
Aynen öyle.
aslında. Dı tabii yapılabilir. Neden yapılmasın? Çok haklısın. Ay, ben bunların hepsini bak, hepsini düşüneceğim. Emm, ilk başlangıç olarak, eee, öncelikle birbirimize destek olmamız gerektiği benim aklımın bir kenarında duruyor. Eee, Ağır Yaşamlar'a dönmemek için mümkünse <laughs> Bir şekilde, eee, e zararın neresinden dönülürse kârdır diye. Bu arada, hani, günde 10 dakika 15 dakika Fransızca fikri de çok iyi bir fikir bunu da notların arasına alacağım ve, evet, bir manifest tablosu. Emm
Hı hı. Süper. Tabii ki. <laughs> Süper.
tabloya, eee, bir Porsche da çizebilir miyim mümkünse bir Porsche da yapıştırabilir miyim? E, tamam süper o zaman, harika, harika. Da yok pembe de çok iddialı olur ama, hani, bir siyah Porsche ya da kırmızı bir Porsche koyabilirim. Çok teşekkür ediyorum bu arada konuştum rahatladım. Iıı, sabrın için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
E, orası sana kalmış, gayet özgürsün. Iıı, tabii ki pembe renkli de olabilir. Tamamdır. Ne de